แล้ว
หลังจากนั้นก็มักจะทำบุญกับศพเสียมากกว่า รู้สึกว่า ทำกับเขาแล้วมัน มันดีกว่าทำกับคนน่ะครับ เอาจริง ๆ นะ <chuckles> เออ อะไรก็ ทำบุญโลงศพบ้าง บางครั้งก็ทำศพบ้าง หรือบางครั้งก็โอกาสไปทำศพกับที่วัดนั้นก็มีครับ เอาท่านบรรจุลงโลงก็มี กลายเป็นช่วย ไม่รู้ ผู้ช่วยสัปเหร่อไปเสียงั้น ตั้งแต่ตอนนั้น ก็เลยเป็นเรื่องที่ นี่แหละถ้าเกิด สงบ จริงคือที่นี่
ค่ะ อา <chuckles> ใช่ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ได้ค่ะ ว ขอบ คุณ ม ขอบคุณคุณบ้านมาก ๆ เลย วันนี้ได้ความรู้ใหม่ เรื่อง การนั่ง สมาธิ กับศพ แล้วก็ การทำบุญ
เพราะว่า กลัวจนสงบไปแล้ว <chuckles> ครับผม ครับ เออ ลองดูครับ ลองไปดู พิจิตร ขอบคุณมากครับ
ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ คุณบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ